Ờ, chính xác rồi.
Kiểu như, là, cái, a, tinh thần của mình á.
Công nhận nha. Quan trọng ở đây là cái việc mà c có muốn hay không, có đúng không? Có muốn kết nối với nhau hay không cơ. Đó, chứ thậm chí là có thể là bạn biết tiếng Anh đi chăng nữa mà bạn không muốn nói chuyện thì cũng đâu có kết nối <laughs>
Chính xác, chính xác. Muốn nào cũng được. Chính xác, chính xác thì cũng sẽ không kết nối được với bạn ấy.
Ừm, ừm, thế cho nên là cũng ờ, rất là quan trọng về cái việc là thái độ nha. Còn đâu là bất đồng ngôn ngữ thì nó cũng chỉ là một cái rào cản ban đầu thôi. Và nó lại còn là một cái động lực để sau này bạn và bạn ấy học thêm cái ngôn ngữ của của nhau nữa chứ.
Người ta hay nói quan trọng là thái độ. Hoàn toàn đồng ý với bạn luôn.

Ừm, ừm, mà bạn thấy là khi mà bạn không hiểu một cái gì chưa câu chuyện gì đấy, xong rồi, kiểu, bạn có thấy là một cái tiếng cười thôi cũng để để ph kiểu, gọi là, phá vỡ cái khoảng cách của hai người không?
Có, và lúc đó thì, ờ, đôi khi mình sẽ nói là "Ờ, xin lỗi, bây giờ thì mình chưa có hiểu bạn nhưng mà mình sẽ cố gắng thêm." hoặc là mình sẽ nói là "Ờ, bạn có thể nói chậm lại được hông?" hoặc là "Mình có thể sử dụng, ờ, Google Dịch hông?" Kiểu như vậy, thì bạn ấy sẽ hiểu ý mình và sử dụng Google Dịch để hai đứa nói chuyện với nhau.
Ừm. <chuckles> Ờ, cũng hay nha. Mà bạn có đôi lúc, kiểu, nói chuyện, xong rồi nhiều cái bạn không hiểu nhưng mà bạn, kiểu, bạn đoán ấy, kiểu, bạn cố bạn đoán ấy?
Có, chắc chắn là có rồi. Ừm, mình đoán hòm hòm nhưng mà thỉnh thoảng cũng khá là đúng, chắc cũng được cỡ 70-80% á.
<laughs> Ừm, liệu là cái việc đoán này nó có xuất phát từ cái sự, kiểu, đồng cảm này, hoặc là có một cái trực giác giao tiếp nào đó giữa hai bạn không?
Ờ, mình sẽ dựa vô cái tình huống đó. Ừm, chẳng hạn như mình thấy là, ờ, bạn đó đang, ờ chẳng hạn như là bạn đó đang rửa trà đi thì bạn ấy sẽ cần muối, nhiều khi mà bạn mình không có nghe được cái chữ muối, nhưng mà bạn ấy chỉ chỉ ra bếp, thì mình có thể, ờ, đoán xong mình chỉ vào cái hũ muối mình kêu là "Có phải là cái này hông?" cái bạn ấy gật, gật, gật là mình lấy lại cho bạn ấy, <chuckles> kiểu, kiểu như vậy.
Ừm. <laughs> OK, ờ, khá là dễ thương nha. Ừm, nhưng mà, kiểu, có khi nào mà, kiểu như là, hai bạn, kiểu, ưm, chợt cảm giác như cũng không cần phải nói gì nhiều, nhưng mà vẫn cảm thấy là hiểu nhau vô cùng ấy?
Ờ, ừm, có rất cũng thỉnh thoảng có nhiều khoảng lặng giữa hai tụi mình, tại vì tụi mình, ờ, làm việc ở đó giống như là 24/7 là ở gần nhau, trên đâu phải lúc nào cũng nói chuyện đâu. Nhưng mà khi mà ở bên bạn ấy thì mình cảm thấy rất là dễ chịu, kiểu, rất là thoải mái, như là một người bạn đã quen rất là lâu rồi. Ừm, cảm giác đó không phải là người lạ nào cũng có thể đem đến được cho mình, đúng hông nè?
Đúng rồi.

Gì? Thì bạn ấy cũng chỉ ngược lại tụi mình là, ờ, cái đó, cái vật dụng đó tiếng Anh dùng từ gì. Thế là tụi mình, kiểu, chỉ qua chỉ lại những cái từ rất là nhỏ nhặt, nhưng mà rất là hữu ích đối với mình. Mình học thêm được nhiều điều mới về ngôn ngữ.
À, hay đấy! Ừm, đó cũng rất là hữu ích nha, vừa có thể là giao tiếp được với nhau vui vui này, lại còn vừa học thêm được từ mới nữa. Ừm, bạn cái điều khó nhất khi mà giao tiếp, ưm, mà không hiểu ngôn ngữ ấy thì bạn thấy nó là cái vấn đề gì?
Chính xác luôn. Ừm, thỉnh thoảng, ví dụ như là, mình với bạn đó nói những cái chuyện mà nó hơi dài, hoặc là nó chia sẻ hơi sâu, kiểu như là, về đời tư cá nhân chẳng hạn. Như là bạn ấy, ờ, muốn kể về một cái kỷ niệm không vui ở quá khứ ở trong ở nước bạn ấy, thì khi mà bạn ấy kể thì mình lại chỉ hiểu được tầm khoảng 50% thôi. Lúc đó thì mình cũng hơi bối rối, tại vì bạn ấy thì đang cái trong cái tâm trạng là muốn chia sẻ, còn mình thì lại không thể hiểu hết được cái ý mà bạn ấy nói. Nhưng mà ừm, thì cái lúc đó, kiểu, mình cảm thấy hơi, a, trật nhịp một xíu, nhưng mà đó cũng là cái nguồn động lực để mà mình phải chấn chỉnh lại và học tiếng Anh nghiêm túc hơn.
Ừ, đó. Ừm. Tiếc quá ha!

<laughs> Đúng là, ừm, bạn cũng rất là dễ thương khi mà bạn đã không, kiểu, không ngại ngần gì, và cũng, à, tự nhiên để nói chuyện với họ đấy. Ừm, có cái, ơ, khoảnh khắc hoặc là có cái hành động nào mà khiến cho bạn bật cười vì vì một cái hiểu lầm nào đó dễ thương không?
Ừm, cám ơn bạn. À, có một lần là mình đã, ờ, nhờ bạn đó làm một cái công việc, nhưng mà có lẽ lúc đó là mình đã, ờ, ừm, nói chuyện nó không có được rõ ràng lắm, hoặc là mình ờ, cái bạn đó chưa hiểu rõ ý mình lắm, cho nên là mình nhờ bạn ấy một đằng, nhưng mà bạn ấy lại làm một nẻo. Thành ra là cuối cùng là kết quả thì nó trật lất, nhưng mà cả hai đứa thì cũng hông sao hết, ừm, tụi mình, ờ, làm lại cái việc đó cho nó chính xác hơn. Nhưng mà sau những, cái, chuyện như vậy thì hai đứa hiểu ý nhau hơn và mình cũng rút kinh nghiệm là phải miêu tả thật là chi tiết cho bạn ấy.
<laughs> À. <laughs>